Hmm.
Kakwentuhan.
Hmm. Gano'n pala 'yon, kasi medyo ano siya, eh, like madaldal talaga siya, ang ano-ano niya 'tas siyempre ako hindi naman ako gano'n kama ano, so siyempre sabi ko pero, tahimik lang ako na nakikinig sa kanya. 'tas siya titingin sa'kin, naiintindihan mo ba 'yong kinukuwento ko? <chuckles> Sabi ko naiintindihan ko naman, pero kasi, hindi ko talaga ma-gets yung kinukwento niya. <chuckles>
Mm. Oo, may ganun talagang ano, may ganun 'yung sa jowa ko din, eh. Minsan 'di ko talaga ma-gets or minsan hindi siya yung hindi maka-gets ng kinukwento ko.
Hmm. Hmm. Oo, kapag ano, "Uy, ano naiintindihan mo ba 'yun? 'Tsaka hindi ko nga kilala yung pinagkaka pinag-uusapan n'yo 'tsaka yung kinukwento mo sa akin, eh." <chuckles> Kaya minsan, baka ganun nga, baka kulang lang talaga ako sa ano, sa approach.
Ang kulit, eh, 'no. Oo, medyo napahaba na naman yung kwentuhan natin, ano? Oh siya, paalam.
Oh, oo nga, thank you. Paalam.

Oo. An minsan subukan mo din na ano, kayong dalawa, para maranasan niyang mas masayang mas masaya kang kasama kaysa sa mga kaibigan <clicks tongue> niya.
Hmm. Pini sinasabi niya "Gusto mo mag-inom tayong da 1 on 1 lang?" sabi ko "Hala, 1 on 1 ang laki-laki ng ano, i iinumin tapos 1 on 1 ano ka?"
<laughs>
Oo, naloloka kasi ako ang laki-laki ng iniinom nila, eh, ta's 1 on 1. Lagi ko siya sinasabihan ng ganun, "Ayoko mag 1 on 1 tingin mo sa'kin mga barkada mo?" <chuckles>
Makulit.
Kasi mahina ako uminom. Like, mga tatlong baso ,tumba na ako, eh.